हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा अ, ये हम अ, बच्चों अ अगर बच्चों के ऊपर होता है कि वो उसे आगे लेके जाएँगे या नहीं। अगर आप इसे मान रहे हैं तो आपको कहीं न कहीं पे लगा होगा कि इसकी वज़ह से कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ आपको ख़ुशी मिल रही है तो मैं आपको पूछूँ आपको क्या क्या ऐसा अच्छा लगा कि आपने सोचा कि इसे आगे बढ़ाएँ?
जी। अ अच्छा ये कि पहले तो अ, सीधी-सी बात है कि अब हमारा पीढ़ी में इतना तो जनरेशन गैप जिसे कहते हैं, वो ऐसा है। तो कुछ समय तो लगता है कि अ, हमारी क कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो अ, विचारधारा है वो मेल नहीं खाती। अ, ऐसा बहुत बार होता है। अ, तो शुरू में दिक़्क़त आती है। पर जब आप उस चीज़ में ढल जाते हो या जब आप दूसरे वाले एक ही जगह ख़ुद को रख के सोचते हो, तो आपको उनकी बातें समझ में आती हैं और आपको ये समझ में आता है कि हाँ वो अपने समय से अनुभव लेके बता रहे हैं। तो जब ये सब समझ में आ जाता है तो उनकी बातें उनके साथ बैठ के घंटो-घंटो बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये तबीयत कि मुझे अ, वो कै अभी मैंने जैसे बोला ना कि ये तभी आगे चल पाएगा जब तक अ, जो समझने वाला है वो इसकी कीमत समझे और तो ये वही हुआ कि ये धीरे-धीरे समय के साथ अ, जब चीज़ें अच्छी लगने लगी और उसकी जब कीमत पता चली। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, लॉक डाउन का जब समय था। कुछ दो हज़ार बीस इक्कीस की बात है तो अ, उससे पहले मैंने अ, क्योंकि अ, जब आप ऐसे दादा-दादी, नाना-नानी लोगों से घिरे हुए होते हो, तो आप थोड़ा-बहुत तो सुनते रहते हो। जैसे जो चीज़ें हो गयी अ, ये रामायण हो गई, महाभारत हो गई। मैं एक उदाहरण दे रही तो आप को सुनते रहते हो। लेकिन आप इतना समय नहीं मिलता कि उनके साथ आप इतना बैठ जाओ क्योंकि आप पढ़ाई के लिए आप तो दूसरे शहर में आ गए हो, आप बाहर रह रहे हो, तो अभी नहीं समय है। लेकिन वो ऐसा समय दिया है सबको कि अ, मुझे ऐसा अ, समय मिला कि मैं उनके साथ बैठ के इतनी मैंने कहानियाँ सुनी हैं, मैंने इतनी बातें करी हैं इन सब बारों में अ, इन सब इन सब बारे में और वो हमने देखा भी है जब टीवी पे आ रहा होता है। तो लॉकडाउन में तो मुझे लगता है सबने यही सब देखा है। तो तब और जानने की तब और जानने को मिला एक दूसरे को। तो अ, ये भी एक बहुत ये भी मुझे लगता है एक छोटा-सा कदम है। पर इससे भी मुझे लगता है कि अ, जो परंपरा आगे बढ़ाने वाली चीज़ है वो बहुत कई हद तक सही है इस चीज़ में भी क्योंकि मैं अब चाहूँगी कि अगर मेरी आने वाली पीढ़ी होगी तो मैं भी उन्हें ज़रूर इस चीज़ को ये चीज़ उन्हें उनके जीवन में मिस ना होने दूँ। और वो मुझे पता तभी चला जब मैंने अ अब उनके साथ समय बिताया।
हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, हुँ। हाँ बिल्कुल। हुँ। <clears throat> अच्छा, हुँ। हुँ, हुँ।